Eh, no. Interessante questa cosa, quindi non so s non so neanche come leggerla sta cosa.
<laughs> Prossimo numero. <sucks teeth> Eh beh, sai quando qualcuno ti fa arrabbiare e non ti puoi sfogare e quindi, non so, crei una categoria di canzoni che magari ti fanno urlare.
Bene, ma non so cosa dice di me. Forse che non rice non cerco la soluzione nella musica in per la rabbia, perché comunque è vero che tendenzialmente non è che che persona rabbiosa io sia. Ehm, ehm, vesto un po' ehm, le mie amiche dicono: "Togliti quell'impermeabile che, ehm, dà fastidio che tutto ti scivola addosso", no. E
Mh-mh. <smacks lips> Forse, ti tieni un po' tutto dentro.
No ma, mhmm, sfogo quand'è il momento e s cioè se la persona non vale niente ai miei occhi, <inhales> sì, mi dà fastidio, ci penso, magari ne parlo con le mie persone care 2, 3 giorn ma poi, mhmm, lascio il tempo che trova. Rabbia di per sé, non no non la vivo granché, sì effettivamente. Meno male, è un è una cosa m <laughs> punto a favore. <chuckles>
Ti dà meno fastidio. Mh-mh. Okay. Ho capito. Niente rabbia. Meglio. Meglio così, assolutamente. Ah ecco, cioè il fatto che già ci sia un po' meno di uno ehm, siano un po' meno emozioni di cui preoccuparsi, vede di ehm, di nella gestione, è sicuramente comodo ecco. Hai imparato a gestire la rabbia, cioè ovviamente se se ti capita anche di di averla ogni tanto sei riuscita comunque a gesti
Mh. Sì, è un qualcosa di sano. Allora, mhmm, non avere un d una, ehm, un'emozione de per niente vuol di' che c'è un problema, okay. Ehm, come le persone che dicono: "No io non sono mai triste". Mhmm, paura, paura a livelli gravi; però no, ma non è non è credibile perché comunque è è è normale vivere un po' tutto, però voglio dire effettivamente non si è mai poi tradotta in una playlist, forse perché <inhales> non so, lo risolvo a diversamente o comunque non non l'ho scaricata. Adesso per colpa tua creerò una playlist anche per la rabbia, lo so, me lo sento. <laughs>
Ah-ah. Beati loro, se ce la fanno. Mh-mh. Eccoli, <laughs> e vedremo cosa salterà fuori e me lo saprai dire. Nel frattempo io ti <chuckles> ti ringrazio tantissimo per questo viaggio anche nei ricordi, ehm, e quindi davvero grazie per aver condiviso con me queste queste tue storie, e questo ehm, la tua musica, ecco.
<laughs> Guarda, io ti ringrazio soprattutto per non avermi deriso, dopo aver messo a nudo questa mia tecnica un po' strana delle categorie. <chuckles> È importante. <laughs> Grazie per tutte queste risate, veramente è stato una conversazione così simpatica, così coinvolgente. Ti ringrazio.
Guarda che l'ordine è spettacolare. <laughs>